Y dime, ¿cuál fue la mejor comida que recuerdas haber probado? ¿Dónde estabas? ¿Quién cocinó esa comida que recuerdes como la mejor que has probado?
Pues mira, eh, yo creo que la mejor comida que he probado fue en un restaurante de estrellas Michelin, fue en Chicago, eh, más o menos hace como unos 10 años, le calculo. Eh, en ese momento era el número 8 pero había sido el número 2 anteriormente del mundo, entonces, es un gran chef que no sé si lo conoces, se llama Grant Grant Achatz.
Ujú. Sí. Wao. Okey.
Entonces
¿Cuántas cuántas estrellas Michelin dices que tenía?
En ese entonces tenía 2, eh, el mejo el restaurante con más estrellas tiene 3 Entonces, 1 ya con 2 es bastante bueno.
2 Okey. Wao.
Sí, no, súper bien.
¿Y qué comiste?
Pues mira, era un menú maridaje. Eran, eh, creo que 15 tiempos, entonces 12 de ellos tenían su propio vino y repetías vino en 3 pero, eh, pues era muy variado, ¿no? O sea, desde Yo creo que si lo has de haber visto alguna vez en Instagram, donde emplatan el postre, pues en la mesa, ¿no?, y todo es comestible y y bueno, son varias salsas, este, varios En ese entonces creo que eran dulces que parecían como esos dulces de plástico, de frutas, ¿mm? Pero igual hasta el envoltorio era comestible, eh, hizo como un merengue de coco con fruta de la pasión, este, con diferentes salsas y una locura, ¿no?, el tipo Fueron 15 tiempos de de pura magia, la verdad.
Okey. Ujú. Ujú. Ujú. Okey. Sí. Ujú. Sí, sí, sí. ¿El chef estaba presente en la elaboración de los platillos o su personal que estaba en el restaurante?
Pues mira, en en ya a ese nivel de estrés, Michelin, pues, rara rara vez ves al chef, pero gracias a Dios a mí me tocó que ese día él estaba, y él es el que emplata el postre en tu mesa, o lo emplata el subchef. Entonces ese día me tocó él.
Okey. Okey. Y cuando hablas de estos postres que que la envoltura también se podía comer, entonces estamos hablando que tu platillo y la mejor comida,¿fue de los postres o fue alguno de los 15 tiempos que probaste ahí?
Pues mira, lo los 15 estuvieron geniales, ¿no? Desde, creo que uno de los tiempos eran como unas brochetas de diferentes tipos de de jengibre, se llamaba texturas de jengibre, pero el mejor fue uno que creo que era el séptimo tiempo. Trajeron, este, el gerente como una pequeña fogata que, pues, tú pensabas que era como un un ornamento, ¿no? En meramente, pues, decoración en la mesa, ¿no? Adorno. Exacto. Y, pues, ya pasó el el séptimo tiempo y después, ya que nos retiraron todos los platos, empiezan a agarrar la fogata y la empiezan a deshacer. Y durante todo ese tiempo se estuvo cocinando ahí tu octavo tiempo. Era una carne que tenías, eh, una Wagyu que tenías, este, el romero fungía como la leña y tenía como unos carbones alrededor. Entonces, esa magia y esa secuencia de servicio fue algo que yo dije: “Guau”, ¿no? A pesar de que los sabores, pues, ya estaban increíbles, la ejecución fue lo que más me dejó marcado.
Sí. Sí. Adorno. Claro. Sí. Vale la Sí. Okey. Sí. Es como es como tener un concepto de arte alrededor de la comida, ¿verdad?
Sí, no, to totalmente, porque, digo, uno puede puede cocinar muy rico, ¿no? Pero llevar la ejecución a otro nivel, y y salirse de, pues, ahora sí que de la caja y tener nuevas ideas de: ¿Cómo hago esto aún mejor?, ¿cómo le saco un guau a a la persona? Es, este, interesante.
Sí. Claro. Dime una cosa, ¿ibas solo o acompañado?
No, iba iba acompañado, iba con 3 de mis mejores amigos, eh, ahora sí que planeamos ese viaje porque la reserva toma 3 meses, ¿no?, en en que te la acepten.
Sí. Okey. Okey. ¿Y los costos, cómo los puedes considerar?
Pues mira, en ese entonces, te estoy hablando hace 10 años, pues, sí fue una cena como, pues, ¿qué serán? Como $15,000, $20,000 pesos mexicanos, pero, pues, fue una experiencia en la vida, ¿no? Fue así como hacer una minivacación en la vacación. Entonces, si es algo que a ti te apasiona, el comer, y y el probar restaurantes, yo creo que es algo que siempre va a estar contigo, ¿no?
Ujú. Claro. Entonces, en relación a los sabores, ¿qué podrías tú resaltar como algo que recuerdas que que marcó tu paladar, y que no lo has vuelto a probar?
Pues mira, en cuestión de sabores son en los restaurantes Michelin lo que brilla son mucho los ingredientes, ¿no? En la calidad del ingrediente siempre tiene que ser como top, a diferencia de lo que pruebas en otros lugares, y la técnica que utilizan se trata en resaltar ese tipo de de ingredientes, ¿no?, pero, algo que no he vuelto a probar, yo creo es, este, hay un globo de helio que hacían. Haz de cuenta que te llega como un globo flotante, y y es obviamente todo comestible, pero está lleno de aire de manzana verde. Es helio de manzana verde, entonces, el globo fro flota por sí solo, y una vez que lo revientas, todo el sabor y el helio entra a tu boca. Y bueno, haces el sonido del helio, pero el sabor es fresquísimo, o sea, es una locura.
Sí. Okey. Ujú. Claro. Okey. Sí. Guau. Guau. <laughs> Qué simpático, ¿eso ya fue como postre o fue entrada o qué fue?
Fue, eh, pues, por ahí del noveno tiempo, fue como un antes de la limpieza de paladar, que te traen un sorbet. Entonces, pasando los fuertes como para bajarle un poquito de intensidad y después te hace la limpieza con un sorbet.
Ujú. Okey, ¿podríamos decir que eso fue lo que te voló la cabeza?
Yo creo que sí, yo creo que esa es de las cosas más, este más, este, icónicas que yo vi en el restaurante. Digo, es es difícil, ¿no?, porque todo es, este, ya está ejecutado a un nivel increíble. Yo que que llevo mucho tiempo yendo a restaurantes y y he comido en muy buenos lugares, la verdad, o sea, quedas marcado por eso, pero un ingrediente tan único, un platillo tan único, lo recuerdas toda tu vida.
Ujú. Totalmente. Ahora, ¿has intentado en algún momento después de este evento que tuviste con tus amigos, de recrear alguna de las recetas o de intentarla tú en lo personal?
No, fíjate, la verdad es que es otro estilo de cocina para mí, ese es, este, mm, a pesar de ya, a pesar de que es, este, muy familiar y sé lo que hacen, las técnicas y el tipo de cocina es muy este, pues microscópico y y determinado, ¿no?, porque son materiales y ingredientes muy, este, singulares, y la verdad es que, necesitas un cierto tipo de cocina y cierto tipo de cocineros, para hacer ese tipo de pues, de platillos.
Sí. Sí. Okey. Oye, entonces, este tipo de platillos, ¿tú consideras que, en algún otro restaurante Michelin será que pueda darse parecido o que tengan la misma influencia o son conceptos diferentes? ¿Cómo lo catalogas? ¿Qué experiencia tienes?
Totalmente, y qué bueno que lo que lo preguntas porque, como funcionan generalmente los restaurantes Michelin es el chef, ¿no?, le llegan 10, 15, en su brigada de cocina le van a llegar varios y de esa brigada se entrena ahí por varios años. Después se va a otro restaurante también de muy buena reputación o de estrellas Michelin, agarran lo que puedan de ahí y después abren ellos el suyo. Entonces, siempre van a traer influencias de otros chefs, de otros restaurantes y ellos mismos como que le meten su sabor, sus técnicas y y bueno, desarrollan eso, y y pues, esos esos cocineros que vayan ahí, se van a desarrollar como la nueva camada de restaurantes Michelin en los próximos años.
Sí. Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Claro. Entonces, ¿tú crees que lo que hizo especial esa comida fue fueron los ingredientes o la receta, o el contexto, en este caso el lugar, la ambientación, la compañía? ¿Qué qué consideras?
Mm, pues, mira, yo creo que que todo Primero que nada, este chef para mí era un uno eh un héroe para mí, ¿no? Este, yo que que bueno, me he ido tengo ídolos de la cocina, para mí era el más importante. Entonces, el haberlo conocido y haber probado en su restaurante sus platillos, a pesar de estar muy bien ejecutados, hechos por él, eh, pues le dio ese plus, además de la compañía y bueno, el servicio y la comida, pues obviamente ya no tiene error a ese nivel, básicamente.
Ujú. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí, ¿nos puedes recordar el nombre del chef, por favor?
Eh, se llama Grant Achatz.
Mira, ahora, este chef, ¿tú sabes qué influencia tiene en su cocina?
Eh, pues bueno, él como tal, él aprendió en California también de otro chef muy reconocido, ya obviamente mucho más grande. Y se basa en en, pues, en eso, ¿no?, en el respeto a los ingredientes, en nuevas técnicas, y y, bueno, ahora sí que ejecutarlas lo mejor posible.
Sí. Ah, mira. Entonces, e el concepto que él tuvo como influencia de venir de California, ¿podrías tú, en tu experiencia que tienes de haber estado en restaurantes Michelin, haberlo ya comparado con algún otro lugar que hayas estado, tal vez en algún otro lugar del mundo?
Pues, mira, no me ha tocado como tal ir a o sea, he ido a a restaurantes de muy buena categoría, pero como tal, un top 5 de estrellas Michelin no he vuelto a ir. Eh, entonces, es es un poquito complicado porque es como
Ujú.
como que cada quien le mete su influencia y los ingredientes de cada región. Por ejemplo, el top Michelin que ha sido número 1, no sé cuántas veces, que se llama Noma en Dinamarca. Eh, se basa mucho su cocina, en productos de Dinamarca, ¿no? Y Dinamarca, pues, no es como, digamos, México, no tiene la riqueza de carnes, de, eh, vegetales. Entonces, agarran mucho
Ujú. Mm. Lácteos tal vez, ¿no?
lácteos también. En entonces, agarran mucho con lo que pueden, por ejemplo, caracoles- caracoles de mar, este, cosas que están musgos, este, cosillas que no vas a encontrar en otras regiones.
Claro. Ujú. Ujú, ujú. Mira. Claro, y eso lo hace único, ¿no?
Exacto, entonces, igual y puedes ver técnicas similares, pero creo que a ese nivel de estrellas Michelin, cada restaurante va a ser totalmente único.
Claro. Permíteme hacerte esta pregunta. Si tuvieras la oportunidad, ¿volverías a hacer e ir a tomar esta experiencia nuevamente, a ese restaurante con este chef?
Con los ojos cerrados todos los días.
¿Qué sería lo que cuál sería tu expectativa al regresar a este lugar?
Mm, pues yo creo que que lo mismo, ¿no? Es, este comer, obviamente, que que sea platos innovadores, que sean sabores nuevos, ¿no? Y y digo, por algo se mantienen ahí el restaurante, porque sigue innovando y sigue creciendo. Entonces, eh, pues sí, yo creo que es a lo que que que sería lo que esperaría al menos.
Ujú. Claro. ¿Y cuánto tiempo tardó esta experiencia culinaria para que hayas tú tenido esta comida que recuerdas, pues, de esta manera?
<chuckles> Esta experiencia de por vida, pues sí, yo creo que son, fueron 3 horas, más o menos, lo que duró el servicio.
Mira, 3 horas. Qué lindo, ¿no? entonces, tuviste la oportunidad de compartir con los amigos, degustar, y algún platillo de lo que ya nos has comentado que te haya así como que marcado, que haya sido el guau guau, ¿habrá sido este del helio de manzana verde? ¿O cuál habrá sido?
Sí, yo creo que que el el el globo de manzana verde es lo más icónico, porque obviamente, pues lo ves en lo ves mucho en las redes sociales, ¿no? Porque, pues la gente lo presume, porque poca gente lo puede igualar o más bien nadie lo ha hecho fuera de ese restaurante, es una idea única de ahí. Entonces, y una vez que que te toque a ti, lo importante es también que seas la primer mesa, ¿no? Porque todos tenemos el mismo menú básicamente, no es a la carta, es como experiencia entonces, todos vamos con el mismo menú y tú quieres ser el primero, porque sí te toca alguien más como que ese factor sorpresa se va, ¿no? Y y entonces lo bueno fue que, pues sí pude ser también la primer mesa y, pues sí, fue algo que que digo yo, como alguien que que le interesa ese ámbito, emociona mucho.
Okey. Ujú. Ah, ¿sí? Okey. Ujú. Sí, se pierde, se pierde, sí, totalmente. Sí, claro. Pues qué afortunado y la verdad que te agradezco mucho esta charla, fue una conversación muy interesante y gracias por haberla compartido.
No, te agradezco a ti, eh, la verdad es que me has hecho recordar muy buenas cosas, y te agradezco mucho la la llamada y ojalá se vuelva a repetir en un futuro.